Órale. Oye, ¿y tú ya has intentado como que algún método para solucionar esta situación que t que te haya servido, como dejar el celular en casa o tal vez, eh, por pura voluntad propia, algún método ahí?
Pues trabajo desde casa, así que el tema de <chuckles> poder dejarlo en casa no no me serviría porque pues trabajo aquí. Sí, más bien, eh, creo que ahorita que lo dices, creo que podría intentar como dejarlo en otra habitación, dejarlo incluso cargando algo algo sabiendo que no lo tengo como Ujú, sí, que no lo tengo ahí a a la mano, ¿no?, eh, no lo he intentado, la verdad, creo que sí sería una buena buena opción ver qué tal me funciona, pues el poner como esa esa distancia de de barrera, ¿no? De saber que para procrastinar tendría que literalmente pararme e ir para allá. Entonces creo que creo que me podría llegar a funcionar.
Sí, no es opción. <chuckles> Sí. Ándale. Algo así, ¿no? Claro, sí. Serviría mucho porque no puedes hacerlo durante durante la durante el trabajo, ni modo que lo hagas.
Sí, totalmente. Aparte, incluso si puedo hacerlo, pues para mí sería como a un como una barrera más, ¿no? Como decir: "¿En serio te vas a parar e ir a procrastinar?" Porque, pues sí, no es lo mismo tenerlo al lado y hacerlo, pues ya en automático, que que sí tener que Ujú.
Te obliga. Sí. <chuckles> No, pues no. Va a ayudar. Porque va a hacer que sea difícil y de de alcanzar, entonces no vas a querer ir a hacerlo. Esa es una superbuena solución, eh, la verdad, qué buena onda, este, sí creo que te va a ayudar bastante. Y, este, ¿esto no te ocasionaría ningún problema?, ¿no tienes nadie que te pueda llamar de emergencia, nada, todo bien?
Sí, definitivamente.